“Que hora que você vem?”, “Ah, logo depois do almoço." Eu falei: “Ah", eu já tinha feito o almoço, falei: “É?” Fui trabalhar.
<chuckles> Tem nada para fazer, vou trabalhar.
Mas, olha só, eu trabalho com meta. Cada vez que eu trabalho eu ganho.
Sim. É.
Por que não trabalhar?
É aí o perigo, né?
Né. Quando foi e eles chegaram, menina, eles não vieram nem almoçar, vieram depois do almoço. Aí, ele só chegou aqui e falou assim: "Olha"
Ok.
"nós vamos dar um pulinho ali não sei aonde.", que eles iam num mercado e tá-tá-tá
Uhum.
"e, mais tarde, a gente está aqui, tá bom? Está tudo bem aqui?" Eu falei: "Está tudo ótimo".
<laughs> Tchau, vai. <laughs>
<laughs> "Ai, vaza", né? Aí ele vazou com ela e eu tchum fui trabalhar.
Ai. Ótimo.
Aí atingi minha meta.
Nessa brincadeira, você trabalhou quantas horas no domingo?
Ah, umas 8 ou 9 horas.
Nossa, nem foi aquele típico domingo que fala assim: "Ah, vou trabalhar umas 2, 3 horas só para dizer que eu fiz.", não.
Não, isso não, i isso não existe na minha vida.
Olha só.
2, 3, horas? Não existe. Não existe, até porque esse meu trabalho remoto agora é o meu único trabalho.
Ah, ok. Então você realmente usa ele como um foco total, porque teu salário vem dele, basta.
Entendeu? É o úni exa o meu foco total. Vem dele.